<laughs> Mình hiểu, vậy là cũng phải làm quen dần dần thì mới có thể là quen được cái món ăn của mình, đúng không? Ừm, vậy vậy thì vừa nãy là bạn có nói là khi mà dùng một cái túi mà không phải là túi bóng, mình dùng cái túi của mình luôn, đúng không? Thì nó sẽ tiết kiệm được chi tiêu, đúng không? Vậy thì ngoài cái việc này ra thì có cái cách nào khác để bạn có thể tiết kiệm chi tiêu khi mà ở bên Nhật không?
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. À, có nha. Như bình thường ấy, mọi người mình thấy bạn bè của mình thì hay mua nước thì mọi người hay mua những cái chai 2 nít hoặc là chai 4 nít đó thì, ờ, mua mang về nhà. Nhưng mà mình thì, ờ, thay vì như thế thì mình mua cái chai kh rỗng ở siêu thị á, thì nó sẽ cho phép nà lấy nước miễn phí. Đó, thì, ờ, thay vì, à, mình đầu tư một cái chai 2 nít mỗi lần là tầm một vài trăm Yên à, đúng rồi, một vài trăm Yên thì mình cũng mua một cái chai rỗng, đó, thì nó cũng chỉ khoảng 300 Yên nhưng mà mình được nấy nước miễn phí rất là nhiều lần, lấy bao nhiêu lần cũng được. Đó, thì là một cách để mình tiết kiệm thêm tiền. Ừm.
Ờ. Ồ, mình hiểu. À, vậy hả? Ừm. Ờ, mình hiểu. Ồ! Ừm, mình hiểu. Ồ, đây là một cái cách khá là hay nha và khá là thú vị á, mà mình nghĩ là nếu mà chỉ, ờ, lúc đầu thì thấy chưa nhiều đâu, nhưng mà cái ngày nào mà mà mà ngày nào cũng lấy nước nha thì nó lại tiết kiệm thành ra rất là nhiều nhiều cho mình đấy, đúng không? Ừm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ngoài ra thì các cái siêu thị bên này thì cũng khá nà hay, đó nà cứ tầm khoảng 5:30- 6:00 đó thì bắt đầu có những cái giảm giá ấy, thì, ờ, mình cũng tranh thủ nà, ờ, thôi về nghỉ ngơi một chút, xong rồi đi ra siêu thị vào những cái khung giờ cao điểm như vậy để mà có thể săn được những cái đồ giảm giá, thì nó cũng rẻ đi khá là nhiều nha. Tại vì giảm khoảng 20-30%, có những cái món giảm năm mươi phần trăm, rất là nhiều. Ừm. Ừm.
Mình hiểu. À! Ừm, mình hiểu. Wow! Ồ, nhiều phết nhỉ! Thế là rất là nhiều ha! Ừm, vậy thì, ừm, bạn ờ, những cái đồ giảm giá này thì theo bạn thấy là nó có khác gì so với đồ bình thường không?

Ờ, tiện lợi hơn chứ, tiện lợi hơn rất là nhiều. Về cái túi của mình thì, ờ, nó cũng khá là to, và mình cho tất cả mọi thứ vào trong một cái túi thôi. Mình cũng không cần phải xách túi nọ túi kia nhiều quá. Đó, thì, ờ, tất cả cho vào một túi như vậy thì cũng khá là tiện. Rồi cái túi thì nó cũng nhiều màu sắc nữa, nên nà cũng nhìn khá là thú vị, bắt mắt. Ừ. Đó. Rồi mình ừm.
Ồ. <laughs> Ừm, mình hiểu. À, cũng khá là đẹp, đúng không? Ừm. Mình hiểu, vậy thì ờ, còn cái điều gì khác mà khiến bạn cảm thấy thú vị hay là bất ngờ ở Nhật không?
À. Có nha, đó nà cái việc mà đi tàu xe ấy, thì, ờ, núc đầu trước khi sang Nhật thì mình cũng xem được một số video rồi nà các cái cảnh mà người ta chen chúc nhau trên tàu. Thì mình cũng, kiểu, không tin đâu, làm gì mà nó đông đến mức như vậy ấy. Đó, kiểu, đi thì, ờ, làm gì mà đến mức người ta phải nhồi nhét vào như thế. Đó, thì mình nhưng mà khi sang đây thì thực sự là có nha. Mình thấy là có cái trường hợp như vậy thật, ừm. Và đặc biệt là, ừm, có một người bạn của mình mà khi mà đi tàu ấy, đã bị ép cho vỡ cả cái máy tính cơ mà. Đó thì rất là bất ngờ, rất là sợ. <laughs>
Ừm, mình hiểu. <laughs> Wow! Vậy à? Ôi. Ừm, mình hiểu. Ôi! Khiếp. Wow! Ôi. Thế thì có vẻ như là cái cái cái sự mà chèn ép ở trên tàu như thế của Nhật nó có vẻ những cái ở trên mạng là không hề, gọi là, ờ, nó rất là đúng, đúng không? Nó không hề làm quá một tí nào, đúng không?
Ừm, đúng rồi, không phải quá phóng đại, không phải phóng đại một chút nào mà nó có việc đấy xảy ra thật, nên là mình cũng khá là bất ngờ.
Wow, ừm, vậy <laughs> Ờ, vậy thì khi mà đi tàu như thế á, thì bạn đã bao giờ bị như thế chưa?

Ừm, thời gian đầu bới sang nhá, thì là rất nà nhớ nhà tại vì, ừm, đang quen đặc biệt nà trước khi đi sang Nhật ấy, thì bọn mình nại được thời gian nghỉ và ở quê nhiều, ở quê rất là nhiều và hàng ngày sống với gia đình, đó, thì sinh sống với gia đình một thời gian dài nó quen rồi ấy. Bây giờ sang nước ngoài thì, ờ, <chuckles> tự cũng nhớ nhà, cũng, kiểu rồi nà món ăn thì nó không quen. Ừm, rồi nà món ăn thì nó cũng không quen nữa, đó. Ừm, thì, ờ
Ừm Ừm. <laughs> Mình hiểu. Nhớ nhà, nhớ gia đình, đúng không? Ừm, à, ừ, lại còn ẩm thực nữa ha. Ừm, vậy thì Ừm, vậy thì qua với ẩm thực ở Nhật ấy, thì bạn cảm thấy như thế nào? Nó có khác nhiều so với ở Việt Nam không?
À, lúc mới đầu mình sang mình không hề quen một chút nào nha. Tại vì món ở bên Nhật này nó vừa mặn mà nó vừa hơi có một chút gì đấy, kiểu, hơi tanh tanh ấy. Thế là mình thực sự không ăn được. Ừ, rồi có những cái món như là ramen thì rất là mặn. Đấy, thì, ờm, rồi là có những cái, kiểu như nà, người ta có thể ăn trứng sống được ấy. Mà mình thì không ăn được, thì khá là dị, ừ, cũng phải mất rất là nhiều thời gian mới quen. Ừm.
À, vậy. À. <laughs> Ừm, mình hiểu. Ờ, cũng khá là khác ha. Ừm, mình hiểu. Vậy thì bây giờ khi mà bạn đã quen rồi ấy, thì bạn có thấy nó có ngon, <chuckles> nó có dễ ăn hay là nó sẽ ngon hơn so với khi mà bạn mới sang không?
Không nha. Mình vẫn thấy nó không ngon một chút nào. Chẳng qua là, ờ, ăn nhiều thì nó quen thôi. Bên này thì cái đơn gia vị của họ ấy, thì họ làm bằng, kiểu, ừm, nước mắm thì nó bằng từ đậu lành ấy. Nên là nó là cái nước nó là nước tương, còn ở Việt Nam mình thì nó là nước mắm từ cá, đó, thì vị nó đã khác nhau rồi. Thì, ờ, ừm, nên nà cái rồi nà bên này thì cái thức ăn của họ có cái mùi, rồi nà cái vị nó hơi đậm hơn một chút so ở Việt Nam mình. Ừm.
Ờ. Nước tương à? Ờ, mình hiểu. <laughs> Ờ. <laughs> Mình hiểu. Vậy là cái thời gian đầu như thế thì bạn có nhớ món ăn Việt Nam nhiều không?